えっと、最近なんですけど。あの、自分の中で、ま、ちょっとしたこうある種の、あの別れとかがあって。で、その、まあ何かこう、後に、こうショックとかがあって、まあなかなか、感情の整理とかができてなくて、もし、あのよければ、お話聞いていただけたらなっていう風に思います。
はい。 はい。 うんうう。 うーん。 はい、もちろんです。 でわん
はい。
ほお別れということだったんですけども、どういった関係の方だったのかお聞きしてもいいですか？
うんうん。 はい。 ああ、そうですね。まあ、その、別れって言っても、その恋人とか、そういったことではないんですけど。あの、ま、自分の、あの、ま、友達なんですけど。はい。まあ、以前、結構こういろんな国とかをあの、旅したり、ま、旅行したりしてた期間があって。で、その時に、あの、ま、ウクライナ人のあの友達と、ま、ネパールっていう国で出会って、で、すごく仲良くなったんですね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 もう、すごい。それは思い出も共有してますし、ちょっと、なかなか出会えないような特別なご友人ですね。
はい。 うんうん。 そうですね。で、まあ、その時2、3週間くらい滞在して、で、その後は、まあ、あの、物理的に会うっていうことはなかったんですけど、ただこう、ま、定期的に連絡し合うような感じでで、彼自身、こう、ま、デジタルノマドみたいみたいな感じで、世界をこう転々としてたんですけど、まあ、ちょっとこう、ほんとに、あの父親が死んだっていうのがきっかけで、ま、あの、首都のキーフに戻って、で、その時にちょうど、ま、戦争が勃発して、で、まあ、そうですね。で、その、まあ、あと、まあ、数年間は、まあ、彼自身も大丈夫だったんですけど、ほんとにここ最近、ちょっと、あの、まあ、徴兵されてしまったっていうところがあって、なので、そうするとほんとにこう、もう別れなのかなっていう風に、ま、自分の中では思ってしまって、それがこう、まあ、ショックを受けてるところですね。
うん。 はい。 うーん。 うんうん。 うーん。 はい。 うーん。 うん。 うーん、なるほど。確かにあの、ま、く住んでいる国によってかとは思うんですけども、なかなかこう自身の身近に感じづらい戦争っていうものをうーん、その方を通して直接感じられたっていうこともありますし、なかなかそうですね、ご本人とご連絡もやっぱり今は取れないたいなんですか？
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん、うん。 ああ、そうですね。ほんとにこう、数日前とかに、ま、たまたま、あの、SNS とかで投稿を見たら、何かこう軍ぷとぅくの、まあ、あの、姿をしてたので、何かちょっとこう、ほんとにびっくりして、どうしたのかな、っていうふうに連絡取ったんですけど、まあ、恐らくこういろんな兼ね合いとかがあって、なかなかあの、直接連絡が取れなくて、でも数日前に、あの、まあ、いろんなことをこう想像して「もう死んじゃったのかな」とかっても思ったんですけど、まあ、何か、あの、まあ、強制まあ、連行みたいなのをされて、何かこう軍事トレーニングを、あの、受けてるっていうふうに言ってて、まあ、安否確認はできたんですけど、やっぱりこう、なんていうのかな、あの、悲しさとかそういったところは、あの、出てきましたね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うーん。 うんうん。 うーん。 うん、そうですよね。またちょっと絶対に安全とはもちろん言えない状況に身を置かれてるわけですもんね。
うん。 はい。 うんうん。そうですね。いやっぱりこう何となくの、ま、想像なんですけど、あの、ま、メディアを通して見る限りだと、ま、ほんとに戦場とかに、ま、送られたら、あの、ま、ほんとに帰れる可能性って少ないんじゃないかなとかっていう風に、ま、どうしても何となくのこう、印象で思ってしまって、ま、ほんとにこう、なんていうのかな、特にその、彼自身がなんかこう、うん、ほんとにロシアにも友達がたくさんいて、で、なんか、うん、その友達とかからは、なんかほんとに応援してるよみたいな感じで、ま、あの、ま、ウクライナ人である彼も、ま、言われてたりして、すごいこう複雑な、あの、なんていうのかな、状況であって、ま、恐らくうん、彼自身も、その、ま、人を殺したりとか、そういうこととか、ま、防衛とかそういうのも、何かこう、理念に反してるのかな、っていうところもあって、ま、何かほんと、い色々考えると、どう自分の中で、こう整理してったらいいのかなっていう風な、あの、気持ちもありますね。
うんうーん。 はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 そうですね。 ううん。 うん。 そうですよね。ぱたんうーん、それじゃあ、その、ご友人はおそらく、ご自身で希望されての徴兵とかではないであろうっていうことですよね？
うんうん。 はい。 うん。 そうですね。何かこう、まあ、以前話した時に、その、まあ、やっぱりこう、まあ、街とかに出歩くと、その、ま、いろんな軍人の人とかがいて。その、まあ、何ていうのかな、健康的な人を見つけると、こう声をかけて徴兵して、まあ、あの、連れてかれちゃうっていうところがあったので、何かこう、まあ、友達にそういう、仕事をしてる人がいるから、事前に連絡をもらって、その場所に行かないようにしようっていう形で、今までは大丈夫だったんですけど。なんかの、こう弾みかなんかで、あの、警察に拘束されてしまって。で、み今送られてしまったんだっていう風に言ってたので。全く彼自身の、あの、意に、まあ、反してるっていうようなところですね。
ううーん。 うん。 うん。 うーん。 うんうん。 うーん、うん。 うーん、確かにうロシアにも交友関係があるような、こう、ご自分の中の世界観が広い方だと、そのご自身がそういう場所に行くっていうこともそうですし、そこで不本意に自分の命も守らなければいけないし、そのためには戦わなければいけないっていうのは、ご本人の心情を考えると、うーん、とても、うん、複雑というか、ただ、場所が離れすぎてしまうと、こちらからできることっていうのが、具体的にはなかなか思いつかれないですもんね。
うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 はい。 うんうん。 はい。そうですね。い以前、その、ほんとに戦争の初期の頃に、ま、自分自身は、あの、拠点がヨーロッパと日本両方あったので、まあ、あの、まあ、とりあえず逃げておいでよっていう風に、まあ、あの、勧めはしたんですけど。ま、お母さんとかが、なんかこう、どうしても土地を離れたくないって言うから、なんかこう自分も残るんだっていう風に、まあ、言ってて。でも今となっては、いや、ほんとに死んだら、あの、それこそ一番、お母さんが悲しむっていう風に、まあ、今となって自分が気づいて、なんで、その時に気づいて、あの、もっと説得できなかったのかなっていう風にも、なんか、かなり、後悔したりもしてますね。
ううーん。 うんうん。 うんうん。 うん、うん。 うん。 うん。 ああ、うーん、なるほど。いや、その後悔されるお気持ちもとてもよく分かるなというふうに思いますし、ただうーん、それでもやっぱりその提案を
うん。 はい。 うんうん。 はい。
うーん、提案をやっぱり彼のためにいくらでもしてあげられたとしても。うん。やっぱりその彼自身の選択で
うん。 はい。 うんうん。
ご家族のために残られたっていうところで
そうですね。うん。
うーん、そうですね。あなたが責任を感じてしまう気持ちもとても分かるんですが、そこに気を負い過ぎてしまうっていうのも、やっぱり今のうーん、ご本人のこう心情だったり、体調的には良くないんじゃないかなという風にも感じますね。
はい。 うんうん。 ああ、あ。 うん。 そうですね。ま、結局、それはこう、今となっては、ま、後悔であったりはするんですけど、ま、そこを悔やんでも、ま、何か、あのほんとに変えられるってわけではないので、ま、今この瞬間からま、先にしか、ま、干渉っていうか、働きかけはできないからうん、そこら辺は切り替えて、ま、なんかこう、ほんとに、あの、何かしらないかなとかっていう風にはうーん、思ってますね。
うーん。 うんうん。 うん。 はい。 うん。 うーん。あの、うん、そうですね。そういった感覚で、あの、例えばニュースとかで離れた国で、あの、ウクライナの話を見たり、聞いたりすることってできるとは思うんですけど、その直にそこにいる人を知っている人って、やっぱりすごく一握りだと思うので。
うん。 はい。 うん、う。 はい。 うん。
うーん。
そうですね。うん。
そういった方が、例えば、発信するだとか、しなかったとしても、その知識を持っている人がいるっていうだけでも、あの、世の中にとっては、とても貴重なことだなっていう風に感じますね。
はい。 うん。 ああ、あ。 なるほど。いや、確かに、何かそういった、発想とかは、ほんとに今まで出てこなくて、あの、まあ、目から鱗だったので、あ、確かに、何かこう、まあ、なかなか、政治的なプロパガンダとか、後はこう、思想とか、うーん、ほんとにこう、色んな既得利権とかビジネスとかん絡んできたりして、複雑ではあるけど、うーん、何かこう、自分自身のそういった、まあ、純粋な思いとか、なんか考えとかっていうのを、まあ
うんうん。 うーん。 うんうん。
微々たるもんかもしれないけど、発信するっていうのは、それはなんかこう、出来そうだし、なんか良さそうだなっていう風に、ほんとに今聞いてて思いました。
うん。 うーん、私も本当に今お話を聞かせていただいたことで、あの
うん。 はい。
例えばその、ニュースで聞くような固定というか、ただ事実だけという訳ではなくって、こう、実際の経験をされている生の情報っていうのは、本当に凄く価値があるものだと思うので
うんうん。 はい。 うん。 ああ、なるほど。
ん、今離れているご友人の何かの力にきっとなると思うので
はい。
にん、発信をしてみたりされなかったとしても、そういったん、気持ちっていうのを持っていていただくだけでもはい、とても本当に世の中のためになると思います。
うん。 うんうん。 はい。 ああ、そうですね。いや、今ほんとに、あの、話お聞きしていただいて、まずは、心が軽くなったのと、あとはなんかこう、自分身ができることもありそうだなっていう風に、ほんとに思えてきました。なんか、今日はお話聞いていただいて、アドバイスをありがとうございました。
うん。 こちらこそありがとうございました。